أيوه، طب مثلًا المُدرّس كان بيشجعِك، مثلًا لمّا <tsk> اللي هو لو أنت تعبت في الدرس، وفهمت حاجة كانت صعبة، أو تفهم المادة بتاعته، أو تجيب مثلًا درجات كويسة، كان بيعمل حاجة معيّنة؟
أيوه. أيوه. آه، طبعًا آآ م آآ يعني كان بيبقى في طبعًا تشجيع، آآ الدرجة لوحدها ال ب بتبقى مُشجِعة، وفي نفس الوقت كان بيبقى في اللي هو بقى ال مش عارفة ده تشجيع والَّا ده إيه؟ بس هو توقُع إن أنت بقى خلاص هتفضل على نفس المستوى، أو تتحسن. فحابة أحس إن التوقُع ده في حد ذاته كان بيخلّيني مش عايزة آآ أقِّل، أو مش عايزة آمم أخيِّب ظن، سواء المُدرّس، أو أهلي، أو كده.
امم. أيوه، فعلًا. أيوه.